Ừ, mình nghĩ á là còn có một cách nữa. Tại vì đôi khi bạn có những cái cuộc ừm, gọi, à, là, những cái tâm trạng nó không vui á, thì không thể là 1 tiếng, 2 tiếng có thể giải quyết được liền. Và cái nỗi buồn hoặc là những cái sự, à, bực tức của bạn nó có thể đi theo bạn cả 1 ngày hoặc là 2 ngày luôn. Thì bận bạn cũng có đừng có áp lực bản thân là phải phải đừng có buồn hoặc là đừng có tức giận. Ờ, như vậy thì rất- rất là khó. Nhưng mà bạn có thể chia nhỏ cái nhiệm vụ ra và đặt một cái thời gian ngắn. Ví dụ như bạn sẽ đặt ra là mục tiêu là bây giờ ngồi vô là mình sẽ tập trung mình làm việc trong vòng 2 tiếng đồng hồ nè. Xong rồi thì sau sau khi bạn hoàn tất trong 2 tiếng đồng hồ đó xong, hoàn tất những cái nhiệm vụ gì sếp sếp giao xong, bạn có cái thời gian thư giãn thì bạn cũng cho phép bản thân mình nghĩ tới cái vấn đề đó, ờ, trong vòng 15-20 phút hoặc là 30 phút. Thì bạn có thể là nghĩ trong cái giai đoạn mà bạn đang, gọi là, à, break giữa chừng, nghỉ ngơi giữa chừng á. Đó, đó, mình cứ chia nhỏ ra như vậy, chứ còn nếu mà cứ dồn nén thì bắt mình là phải chuyên nghiệp cả một ngày luôn, thì nó sẽ khó với một người cảm xúc mạnh như bạn á. Thì bạn cứ làm xong một cái nhiệm vụ gì đó, thì bạn cũng có thể là để cho nó xen vào đâu đó 15-20 phút bạn suy nghĩ gì đó. Sau đó thì bạn quay lại với công việc, thì chia dần, chia dần như vậy nó cũng sẽ giảm bớt cái áp lực, và và nó cũng sẽ tránh cho bạn bị cố là gồng quá, dồn nén quá đó. Thì bạn thấy có phù hợp không bạn ha?
À, vậy ha. À, mình hiểu nè. Rồi, rồi, mình hiểu nè. À. À, mình hiểu vậy, ờ rồi nè. Vậy á là mình sẽ, à, cố gắng đặt cái ra ra cái ranh giới nè, và đặc biệt á là, à, chia nhỏ cái khoảng thời gian ra. Ví dụ như là mình sẽ ừ, nhỏ ra. Tại vì khi mà mình quá cố ép để mình không có suy nghĩ về những cái cảm xúc của mình á, thì chắc có lẽ là không được đâu ha. Cho nên là mình sẽ cố gắng là lập một cái kế hoạch nào đó đi, nhỏ thôi, chia nhỏ cái thời gian ra. Ví dụ như là mình sẽ cố gắng là làm vào công ty á là mình sẽ tập trung làm việc luôn trong 2 tiếng đồng hồ. Và sau khi 2 tiếng đồng hồ đó, mình sẽ dành ra 15 phút để mình ra ngoài hít thở, nghỉ ngơi nè. Và đôi khi mình có thể làm, ờ mình, ờ, suy nghĩ lại về một, à, vài cái cảm xúc á mà trước đó mình đang có. Tại vì nếu mà không suy nghĩ thì chắc là không suy nghĩ, a không có cái chuyện đó đâu ha. Tất nhiên là mình sẽ phải suy nghĩ rồi, cho nên là mình sẽ cố gắng làm sao đặt cái thời gian cố định nè, và đặt cái ranh giới rõ ràng hơn để mà có thể, à, dễ dàng là, à, cân đối nó hơn ha bạn ha. Ngoài ra còn cái cách nào hông bạn?
Ừm, ừm. Đúng rồi, ranh giới nó cũng nhỏ thôi, ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. Đúng, chính xác. Cũng ch đúng rồi, cũng khó lắm, ừm. Tập trung vào công việc, ừm. Ừm, ừm, ừm.